Claro, sí. Oye, 6 meses, pues, sí es algo de tiempo. Entonces, definitivamente entiendo que quieres como solucionar o ver cómo puedes manejar estos malentendidos por mensajes de texto y redes sociales. Eh, y me comentaste que últimamente r es bueno, te había comentado de que si habías estado enojada o por qué andabas como tan brava y ¿esto han podido como hablarlo a lo mejor por videollamada? donde, pues, mínimo se escucha la voz, se pueden ver algunos gestos o si ha sido solamente todo por texto.
No, pues, obviamente que sí tenemos videollamadas y todo ese tipo de cosas. Es más, como te contaba, como pequeños malentendidos que al final, pues, no sé, al final del día cuando ya tenemos el tiempo de hablar por videollamada, pues, entonces se se habla. ¿Qué pasa? Hay un tema muy importante y él trabaja en Meta y pues Meta Facebook y en en su trabajo, pues, no les permiten en el en el en la zona donde trabajan tener teléfonos ni redes sociales ni nada de esto. Entonces, bueno, él tiene un reloj inteligente de estos que se pueden como responder ahí mismo los mensajes. Entonces, lo mínimo que podemos hablar es por allí, ¿cierto? Ya cuando tiene sus descansos y eso, pues hablamos como 5 minutos y así. Pero he tenido como varios malentendidos muy, muy, muy pequeños. Por ejemplo, eh, hace unos días, hace poquito, yo le escribí: "Okey, está bien". Y y entonces él lo interpretó como que estaba molesta. O, no sé, mm, si envío un emoji e equivocado o o o algo así y entonces lo entiende como como sí, o sea, pues, puede sacarse muy fácil de contexto, ¿cierto? Muchas veces, eh, se pueden enviar mensajes que de pronto están un poco secos porque bueno, el otro está, eh, ocupado o este tipo de cosas, así que puede notarse como como frialdad, ¿sí me entienddes?
Ah. Ujú. Ujú, qué Claro. Ujú. Oh, ya. <chuckles> Sí. Claro, sí. O sea, eh, a veces como que falta este tacto o esta calidez a través de los mensajes, lo cuales pueden hacer muchos malentendidos. Me alegro que cuando hacen videollamadas se pueden a lo mejor ya como que, eh, corregir o se pueden como a lo mejor dejar saber que cómo era la situación y lo solucionan. Sin embargo, en el inter, pues puede ser muy, este, cansado y abrumante tener que estar siempre comentando: "No, no estoy molesta", o él que te diga: "No, este, solo estoy ocupado", viceversa, ¿no? Entonces, el objetivo que tienes como con con a lo mejor buscar como algún consejo o ver qué se puede hacer para evitar estos malentendidos, es básicamente para llevar una relación un poco más tranquila durante aproximadamente los 6 meses, me imagino.

Oye, pues mira que, definitivamente, eso es algo que no había pensado y que creo que sí estamos fallando los dos, y es como comunicar un poco más, ¿no? Dar un poco más de contexto sobre nuestras vidas, porque sí, nos comunicamos mucho, pero a veces incluso se siente como reportándose a un policía. Así que me gusta eso de que mira, voy a estar ocupada, pero pues te quiero mucho, así que ahora hablamos. O cierto, dar como contexto de lo que estás pasando, de tu situación. Así pues hay menos suposiciones, sobre todo negativas. También porque no quiero estar como pidiendo aclaraciones, ¿no? De que, ¿estás bravo? ¿Por qué me respondes así? ¿Estás bien? ¿Cierto? Eso eso me parece que que genera muchísima tensión, mm, por ambas partes, porque no sé, al menos a mí me pasa de que llega un momento donde yo ya creo que todo el tiempo está pasando algo, y y entonces todo el tiempo está molesto o algo así. Entonces, sí me gustaría que eso no sucediera tanto. Ahora, hay un tema y es que probablemente de vez en cuando, pues tenga que pedir aclaración simplemente como para asegurarme. ¿Cómo puedo pedir aclaración sin que parezca un reclamo o que vaya a generar más conflicto?
Ujú. Ándale. Ujú. Claro, sí, creo que dar contexto y como tú dices, a lo mejor no estar a la defensiva va a funcionar mucho como no todo o sea, son un equipo, ¿no? No está en contra tuya, y él quiere y tú quieres estar bien. Entonces, evitar estar a la defensiva y si algo no te suena bien, a lo mejor en vez de suponer o decir: "¿Por qué me estás diciendo esto así?" Decir: "Oye, ¿cómo me estás diciendo esto? ¿O qué te refieres con esto?". Ahora sí que, eh, asumir es como el enemigo de las relaciones a largas distancias, ¿no? Si asumes en vez de preguntar, ahora sí que, pues, podrían terminar mal las cosas, pero al parecer ya tienes una gran idea de qué hacer y bueno, no sé si tengas como alguna otra duda o algo más en lo que te gustaría que te ayude.
Oye, no, definitivamente que que esto es todo, pero lo encuentro demasiado útil. O sea, me diste muy buena guía. Necesitaba cómo cómo sacar esto, procesarlo y y cómo aclarar un poco las ideas. Así que muchísimas gracias por por escucharme. Necesitaba desahogarme. Me voy definitivamente con más claridad y con una mejor guía.

Bueno, mira, te quería pedir ayuda porque últimamente estoy teniendo como malentendidos por mensajes de texto y bueno, redes sociales con mi pareja. Te cuento un poco. En este momento estamos haciendo relación a distancia porque, bueno, yo tuve que volver a mi país, eh, de donde está mi familia para poder renovar mi pasaporte. Bueno, algunos trámites, pues, como personales, para ya después poder ir a vivir tranquila donde está él. Pero bueno, precisamente, eh, como estamos en la relación a distancia, ha sido complicado, porque cuando tú escribes un mensaje de texto, pues estás en medio de una discusión o ni siquiera en medio de una discusión, sino cualquier mensaje, pues, puede ser, mm, malinterpretado, ¿sabes? Porque tú puedes escribir como: "Ok", ¿cierto? O-K, pero la persona siente que es muy seco, que entonces ya estás brava por eso. Pero es que siempre siento que estás brava y es como: "No, simplemente estoy diciendo okey". Estas, o sea, pequeñas cositas pueden ser malinterpretadas, ¿cierto? Incluso muchísimas veces, pues yo malinterpreto lo que él me está escribiendo y me dice: "No, pues simplemente es como por el mensaje, ¿no?, pero estoy bien", o "Nada, solamente estoy ocupado, entonces no no no te puedo escribir como, eh, muy bien". Mm, y siento que estamos peleando por tonterías que en persona, pues no serían un problema y eso me frustra mucho, la verdad.
Ujú. Ah ya. Ah. Ujú. Oye, sí, suena bastante frustrante. Digo, antes que nada, pues, me imagino que debe ser muy difícil, este, estar en una rel en una como relación a larga distancia, ¿no? Que te hayas tenido que regresar a renovar tu pasaporte y todo esto. Y sí, es muy frustrante llevar como una comunicación a larga distancia, sobre todo, eh, si es por textos o redes sociales donde no se escucha la voz, no ves a la persona. O sea, a esta falta todo este lenguaje no verbal, ¿no? Y que dices: "Esto, bueno, sería cualquier cosa en persona, ni sería un problema en persona. Y ahora tenemos más problemas y estamos discutiendo más por este por este tema", ¿no? Tú y tu pareja. Este, ¿vas a estar mucho tiempo fuera de de donde vive él o cuánto tiempo van a estar separados, sabes?
Así es.